Ya, gürültü zaten evet. Çünkü zaten gün boyu yeteri kadar gürültüye maruz kalıyoruz. Eve geldiğimizde biraz huzur bulmak istiyoruz, rahatlamak istiyoruz aslında. Hani, e, deşarj olmaya geliyoruz. Evde de gürültü olduğu zaman açıkçası hani otobüsten farkı kalmıyor. Ya da gece ses yapan komşu, hani, çocuk ağlaması ya da hani köpek havlaması belki bir yere kadar tahammül edilebilir. Çünkü hani onlara söz geçmiyor ama, eee, ana fikirde hani bunu yapan bilinçli şekilde yapıyorsa bunu yapan kişi o zaman sıkıntı, hani. Yoksa bebek ağlayabilir. Hani kimse de bebek ağlıyor diye kapıya dayanmaz muhtemelen. Hani, çok uzun sürmüyorsa aslında.
Tabii ki. Hı hı. Evet. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii ki. Yani sonuçta o bebektir, değil mi? Aslında işte, eee, susturabildiği kadar susabilir. Onun dışında çok fazla kontrol edilmesi imkânsızdır senin söylediğin gibi. Yani fark ettiysen bir komşu alırken aslında kendimize bir yaşam arkadaşı da alıyoruz, değil mi? İşte, bizimle iyi geçinebilecek, gerektiğinde, eee, bizim ona eksiklerimizi sorabileceğimiz ya da onun bize eksiklerini sorabileceği yani yardımlaşabileceğimiz, değil mi? Gürültü yapmayan bir, eee, komşu arıyoruz. Bizim böyle bir komşumuz vardı ben, eee, üniversitede evde kalırken. Emm, kendileri de öğrenciydi zaten. Bir öğrenci apartmanıydı öyle söyleyeyim sana. Eee, <chuckles> çok güzeldi. Bazı noktalarda çok güzeldi ama yani geceleri Onlar gündüz uyurdu geceleri uyanık kalırlardı ve üst katta oldukları için de biz sürekli onların sesini, eee, dinledikleri müzikleri, her şeyi biz de dinlemek zorunda kalırdık ve maalesef uyuyamazdık ve çok büyük sorunlara yol açardı gerçekten. Ama sonunda Değil mi, başına gelmiştir belki senin de.
Evet, evet, tabii ki. Hı hı, hı hı. Tabii, tabii yani biraz Hı hı, tabii ki. Doğru, doğru. Tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle. Hı hı, hı hı. Imm, a, harika! Olur, çok güzel. O çok kötü ya. Biliyorum. Heh.

Öyle. Yani evet, özellikle yurtta kaldığım dönemlerde de, eee, yurt arkadaşlarım, yanımdakiler, yan odadakiler çok ses yaparlardı. Sabahları okula gitmezlerdi. Akşamları, geceleri sabaha kadar oyun oynarlardı derken aslında bayağı bir gürültü oluyordu. Ya, ben çok inanılmaz rahatsızlık duyuyordum onlara böyle yapmalarına. Kaç defa uyardım, uyardım, uyardım. Yani çözüm oldu bazen bazen olmadı ama evet, yani hani hem de o ilk heyecanı anlayabiliyorum herhâlde ama yani uyumak istiyorum ben de açıkçası. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Değil mi? Aslında o yurt arkadaşlarımız da bir nebze bizim komşularımızdı, değil mi? Şimdi sen söyleyince direkt aklıma geldi. Bizim, eee, koridorumuzda da 1 tane, işte, hani kızların yurduydu sonuçta, bir kız vardı ve sürekli koridorda telefonla konuşuyordu ve koridorda ım telefonla konu zaten konuştuğunda yankı yapıyor. Her yerden duyuluyor ve bu kız sürekli sevgilisiyle kavga ediyordu, ailesiyle kavga ediyordu, birileriyle kavga ediyordu. Biz bunu hani canlı yayın gibi böyle odalardan dinleyebiliyorduk gerçekten. Eee, yani bence bu tarz şeylere çok dikkat edilmesi gerekiyor.
Kesinlikle öyle. Hah, hı hı. Evet. Hımm. Hı. Doğru, doğ <chuckles> O! Nas Tabii, tabii. Yani ortak alanlarda yaşanıyorsa o alanların kuralına uymamız gerekiyor. Senin ortak alanın olmuyor, herkesin ortak alanı oluyor. Ya da, işte, demişken aklıma şu örnek geldi: Kapının önüne çöp koyma alışkanlıkları vardı insanların. Gün boyunca orada orada kokuyordu. Hani kapıcı düzeni yoktu. Onun için de birinin atması gerekiyordu. Eee, yani geceden çıkarılan geceden çöp çıkarıp kapıya koymak diye bir şey bence olmaması lazım yani en basitinden. Sabaha kadar kokar çünkü o çöp orada.
Im değil mi? Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Nedir? Evet. A! Hı hı. Tabii, tabii, haklısın. Yani aslında oradaki mantık bence şu: Evde kokmasın diye dışarıya çıkarılıyor. Çünkü bekletilme bekletileceği bilindiği için. Eğer ki hani herhangi biri, eee, yoksa, ııı, çöpü alabilecek, bence onların bırakıp o şekilde eve girmesi gerekiyor ki zaten bu tarz, eee, konularda eğer ki bir apartman söz konusuysa fark ettiysen hep bir apartman kuralları önceden herkese bildiriliyor, değil mi? Hani bir kuralın içerisinde olduğumuz, bir yaşam kurallarına sahip olduğumuz insanlara bildiriliyor ama maalesef, işte, bazılarımızın değerleri, karakteri, zamanı ya da ne bileyim, eee, isteği bazen bu kurallara uymak istemiyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Hı hı, hı. Doğru, doğru. Tabii ki, tabii ki. Kesinlik Hı hı, hı hı. Evet, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Kimisi uyumsuzluk yapabiliyor o insanlar. Onun için de aslında baştan kuralın belirlen buna göre girilmesi ve bu kuralların sıkıca uygulanması gerekiyor. Çünkü kurallar da bazen
Hı hı. Evet. Hı hı.

Kesinlikle.
Yani biz öğrenci olduğumuz için bize biraz daha fazla Bizden vardı. Evet.
Değil mi? <chuckles> Hı hı.
Hani
Hı hı.
Bize Dedikleri için açıkçası, hani, diyorum bununla bunun ne alakası var? Biri ayakkabı, birisi arkadaş yani sonuç olarak.
A! <chuckles> Şey gibi hani
Biz kapının önünde oturmuyoruz.
Şey gibi bu böyle, hani, orada bir kıyaslama olmuş gibi sanki gerçekten. Eee, orada sadece muhtemelen, hani, kendini kurtarabilmek için böyle bir şey söylemiş olabilir. Bir de, eee, işin garip tarafı, yani, kapının önüne ayakkabı koymak bir yasakken eve arkadaş getirmek yasak değil ki. O insanlar eğer ki senin evinde, hani, günlerce, haftalarca kalmayacak kadar sadece gelip oturuyorsa, yani, insanlardan buna ne ki, değil mi? O zaman senin de akrabaların, misafirlerin gelmemeli senin evine. Öyle değil mi? Aynı şey aslında.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Tabii ki. Kesi kesinlikle. Ya o zaman bunun da bir limitini koyalım. Herkes belirli sokmaz yani.
<chuckles>
Ya da ispatlanamaz ama hani kapıdaki ayakkabı, kapıdaki çöp bile yani. İlla apartmanın ortasına yazı da asmaya gerek yok. Bazen öyle de yaptığımız oldu ama bu biraz bana geldi daha sonra yaşım büyüdükçe. Eee, resmen hedef hedef gösterme olarak düşündüm ben bunu. Zamanında yaptık ama tabii ondan sonra
Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı, evet.
Ne bileyim, işte, ayakkabılarınız, işte, kimin yaptığı belli zaten gibi yazılar asılıyordu önce. Öyle söyleyeyim.
A! <chuckles> Ama olabilir. Yani, sonuçta 19-20 yaşlarındaki, hani, gençlerin bu tarz şeyler yapması bence çok normal. Ki bence bu noktada zaten diğer komşular da bu genç, eee, insanlara aslında örnek olmalılar. Çünkü sonuçta ailelerimizden, akrabalarımızdan uzakta bizim yaşadığımız belki de ilk süreç, değil mi? Üniversite süreci. Eğer liseyi başka bir yerde okumadıysak. Bu noktada bize iyi bir komşu örneği olurlarsa aslında biz de bunu, eee, alarak kendimiz de iyi bir komşu olabiliriz. Ama tam tersi, bunun yerine çatışma tercih ediliyorsa, tartışma tercih ediliyorsa biz de bu şekilde kendi gelişimimizi tamamlarız. Yani, ben böyle düşünüyorum.
<chuckles> Evet. Tabii, tabii. Kesinlikle. Doğru, doğru. Hı hı. Evet, evet, tabii ki. O Hı hı. Evet. Doğru, doğru. Hı hı, hı hı. Kesinlikle.